Esatto, e, praticamente, ehm, son quelle cose che io chiamo che gli inglesi chiamano, sliding doors eh, e quelle porte che scorrevoli che si aprono poi, sta a te
Ah, okay, yes. Sì, sì, sì. Cer E poi bisogna vedere se se si apre nella mhmm, dalla mhmm, nel verso giusto oppure no, insomma, però sì, giustamente, sì, quelle scelte che segnano.
decidere. Più che alt sì, ehm, è vero. Più che altro, ehm, bisogna stare a vedere se tu la varchi o no, perché, secondo me, nella vita, se ne aprono molte, ma magari non le abbiamo f varcate e, quindi, noi non lo sappiamo.
Certo, cer Non le abbiamo neanche viste, certo, assolutamente.
E allora, ti spiego brevemente
Mh-mh.
ehm, stavo vagando per Milano, poco più che ventenne
Sì. Mh-mh.
e venivo da, mhmm una relazione appena conclusa.
Okay.
Diciamo che, quella relazione è stata la mia prima, diciamo, botta, ehm, di vita reale. Nel senso, lo sai quando ca caschi dal pero e esatto, no, ehm, al sì, allora, praticamente, lei mi aveva appena mollato e e io ero alquanto, diciamo, affranto, perché non mi ero mai trovato in una situazione del genere, ehm
Eh. Eh beh. Poi giovane, molto giovane, quindi ci sta. Eh, sì, sì, sì. Mh-mh. Beh. Ci credo. Mh-mh.
e capisci che, magari, quando, uhm, accadono queste cose, mhmm, è come è come quando hai sintomi, che ti ammali. Quando hai sintomi, già ammalato, quando ti innamori, sei già innamorato. E, allo stavo val
Sì, sì, sì. Certo. Assolutamente. È una cosa che ti ha segnato, perché ne stai parlando in maniera molto sentita, nonostante tutti gli anni che son passati. Comunque, okay.
Eh sì, io mi ricordo che il giorno, era venerdì pomeriggio, <tsk> camminando in una Milano pre-social, pre-tutto, anni '90, quindi, eh, Tuttocittà, mappe, tutto cartaceo, mi sono imbattuto nell'ufficio del turismo irlandese. <tsk> E, sai
Pensa un po'. Mamma mia. Mh-mh. Sì. Certo. Cer Ah, pensa. E ti ha attirato, così.
Sì, perché, comunque, all'epoca le le info le prendevi tutte dalla televisione sì, c'era il primo internet, ma era ancora il 56K, ehm, di una volta
Sì. Certo. Mh-mh.
e spinto dalla curiosità, ehm, sono entrato in questo ufficio del turismo, e in poche parole